Fíjate que algo que me encanta, y no lo no me puedo resistir son las enchiladas. Me fascinan las enchiladas desde que tengo uso de razón. Y la verdad es que es esa comida que cuando cuando yo sé que va a haber enchiladas, me pone de buenas. O sea, inmediatamente me cambia el humor, tal cual. Fíjate, mira que hoy, pues, no fueron e justamente enchiladas, pero hice chilaquiles para comer, y hoy estaba estaba yo en el trabajo, eh, por la mañana, yo ya me estaba saboreando mi comida, y estaba como que, la verdad, un poquito como cansada, de esas veces que uno despierta, así como que: "Ay, no dormí mucho", y seguía ¡Ándale!, así, seguía así lo mismo en el trabajo, y yo decía: "¡Ay, no, qué qué flojera!", la verdad, ¿no? Decía dentro dentro de mí. Pero en una de esas que me acuerdo, dije: "¡Ay, pero si hoy voy a hacer chilaquiles para comer!". Entonces, no sabes cómo me subió el ánimo.
¡Guau! Te cambia el humor de de inmediato, en el instante. <chuckles> Guau, qué rico. Co co con pila baja, con poqui m De in oye, de de inmediato te subió la energía, tenía así como el celular, lo tenías en 20%, te subió a a 90 y tantos, casi 100. <chuckles>
¡Ándale! Totalmente. Y es que de verdad esas esos platillos tan ricos, uy no, me ponen de buenas, y, pues, oye, digo, no era lo mismo como las enchiladas, se parecen, ¿no?, Claro, pues, son los mismos ingredientes.
Sí, son parecidos, son primas hermanas son primas hermanas de las enchiladas. <chuckles>
Exactamente. Y fíjate que, pues, acá en Alemania, pues, no no es que pueda comer diario comida mexicana, Entonces cuando la hago, pues, todavía me sube más el ánimo. Y y hoy así estaba también, como que, pensando: "Ya quiero que que llegue esa comidita, al ratito voy a llegar, voy a preparar", y, pues, bueno, ¿qué te digo? Así la empecé a preparar, con mi salsita, la verdad que quedó muy buena la salsita para los chilaquiles.
¿Sal salsa verde, salsa roja, o, mixtos?
Bueno, e normalmente me gusta más la verde. Hoy fue una una mezcla, porque justo no pude encontrar muchos tomates verdes, entonces dije: "Ni modo, pues, para que rinda exactamente. Para que rinda, pues bueno, vamos a hacerlos mezcladitos", ¿no? Así como los huevos divorciados, pero estos eran los chilaquiles divorciados también. <laughs>
Los del tomatillo, que le llaman al tomate, sí. Así es. Los chilaq divorciados. Oye, ¿y y cómo describirías eso? Bueno, ya me estás describiendo, ¿no? Con y estas cosas, pero más a detalle, no sé, ¿qué es lo que te más e es un todo o es el sabor, es el olor, la textura? Cada cosa, ¿cómo cómo te impacta en el? Ya me dijiste, pues, el ánimo que te sube, ¿no? ¿Y cómo cómo lo describirías ahí?
Sí, sí, sí.